آمم، بُصّي يعني أنا وال برضه في الطبَخ أنا ما ليش فيه، يعني أنا ما باحبّش الطبَخ، آآ
إمم. أحب أنا آكُل على الجاهز أنا.
يا ريت، يعني <chuckles> يا ريت آكُل على الجهاز أنا حاسّة بق باقدّر الأكل أكتر لمّا بآكُله على الجهاز، بس م
آه، هابوس الإيد اللي طبخِت بس أطبخ أنت بس وما لكش دعوة.
أيوه، <chuckles> بس طبعًا، يعني الواحد لما يبقى عايش لوحده وهو مُجبر، أنا آمم، أنا في وجبات معيّنة يعني لو شُفت فيديو على فيسبوك وكده وحسّيت إن إن الوجبة شكلها مُمتِع، شكلها حاجة هتعجبني هي ده دي يمكن الحاجة الوحيدة اللي تحمّسني إن أنا أعملها أو إن أنا أتعلّمها. غير كده
إمم. طبعًا. إمم. إمم. إمم. إمم. إمم. آه، إن الحاجة تلِفت انتباهِك يعني.
بالضبط وهي تلاقيهم واجبات معيّنة، يعني مش مش كل حاجة م ما ليش أنا مثلًا في الطبخ اللي هو 100% مطبَخ مصري، لإن أنا أصلًا هنا ما عنديش المكونات فاهمة، فأنا باحب اللي هي الطبخات السهل
حلو ده. أكيد طبعًا. م مُعاناة يا أختي.
بجد، بجد، اللي هو لأ، أنا محتاجة حاجات سهلة، يعني محتاجة م مكرونة على رُز على حاجات تانية وخلاص بس م
إمم. إمم. إمم.
لكن أنا مثلًا باحب إيه اللي يبقى مُمتِع وأنا بت باحب إن أنا وأنا بادرس يعني دراستي لمّا بآجي باتفرّج على فيديوهات وكده في يوتيوب channel آمم، بيشرح الحاجة بطريقة سهلة، يعني بيشرحها بطريقة مُمتِعة.
إمم. إمم. تمام.
آمم، هي دي يمكن ال اللي بيشدّني إن أنا أتفرّج على الفيديو اللي هو بيبقى ساعة مثلًا ساعة ونُص، غير كده أنا أصلًا يعني الإنتباه بتاعي مدّة الإنتباه هي حاجة قليلة جدًا. <laughs>
إمم. هي 5 دقايق وشكرًا على كده، احمِدي ربنا وبوسي وِشِّك آآ
5 دقايق لو ما شَدِش الفيديو انتباهي مع السلامة بقى بقى اللي هو بقى يا إمّا هبق أبقى مشغّلاه على اللاب توب وقاعدة ماسكه الموبايل Which is حاجة بتبقى آآ، حرفيًا عكس اللي أنا المفروض أبقى ب باعمله.
إمم. حاجة كده في الخلفيّة. <chuckles>
اللي هو أنتِ أنتِ كمان بتتفرّجي عليه ليه ما ما فيش حد تاني أصلًا مرك يعني ما حدش
آه. علشان تقنعي نَفْسِك إن أنت خلاص عملتِ اللي عليكِ، شُفتِ الفيديو وعملتِ اللي عليكِ. بس عشان ما تحسّيش بتأنيب الضمير وأنتِ داخلة تنامي، لإن الضمير بيصحى وقت النوم بس.
آه، بس عارفة <chuckles> دي حقيقة، عارفة مثلًا برضه دلوقتي فكّرت في حاجة تاني في السواقة.
إمم. آه.
لمّا أنا كنت أمّا أنا كنت باتعلّم سواقة أنا أصلًا اتعلّمت على أوتوماتيك وبعد ما جيت هنا آه وبعد أمّا جيت هنا قرَّرت إن أنا عايزة أتعلّم manual يعني أنا أصلًا ابتديت أوتوماتيك وقرَّرت من وأنا هنا إنه لأ، الmanual أرخص وأنا هاتعلّم manual وهاسوق manual. آمم
يا لهوي! إمم. إمم. طبعًا. إمم، ورّيني الشطارة بقى.

يا مساء الفل.
مساء النور، إيه الأخبار؟
تمام وزَي الفل، أنتِ عاملة إيه؟
أنا كويسة الحمد لله.
الحمد لله. ما دخلناش بhi أهوّة ولا hello ولا أي حاجة. <laughs> دخلنا د آه، خل بالضبط، خلّي البُساط أحمدي يا حاجّة شوية. <chuckles>
<laughs> ال المكالمة الجاية هادخل لِك بhello، hello. <laughs> <laughs> آمم طيب، قولي لي آمم طبعًا أنتِ خلَّصتِ دراسة؟
إمم. إمم. آه، والحمد لله.
آه، الحمد لله، الحمد لله. طيب آآ، لمّا بتيجي أنتِ دلوقتي مثلًا تحبّي تتعلّمي حاجة جديدة برّه الدراسة، بتتعلميها إزاي، يعني هل أنتِ ليكِ طريقة معينة بتحبّي تتعلمي بيها الحاجة؟
إمم. إمم، بُصّي إمم. هاقول
زَي مثلًا إن أنتِ تتفرّجي على فيديو، تقريها، كده يعني.

بالضبط، وبعدين طالما أنت يعني خلاص يعني آآ، عملت مانيوال ومعجب بيها، إيه اللي خلّاك تعمل أوتوماتيك؟ طالما أنت عملت أوتوماتيك يبقى أكيد دي ليها سلبيات، وأكيد أنت بتحاول تطوَّر وكل حاجة وبتسهّل الموضوع علينا، لكن أنا فعلًا باتفاجئ إن ناس تبقى عندها فرصة إن هي تسهّل الدنيا وتروح هي للصعب بإيديها، يقول لك: "لأ أنا عايز أتعلم على أساس" ومش عارف إيه، يا عم أساس إيه؟ يا عم ما تمشي الدنيا وخلّص نَفسك، أساس إيه وبتاع إيه؟
امم، امم. آه. تحدي ياخدوها تحدي. <laughs> ياخدوها تحدي أنا عندي واحدة زميلتي على فكرة في ال في مصر آآ، صممت إن هي تتعلم على مانيوال أنا اتعلمت على أوتوماتيك هي صممت تتعلم على مانيوال وساقت مانيوال فعلًا، يعني برافو ليها، بس عارفة اللي هو اللي ما اللي ما شافش الحلو ما يقدرش يشتكي، لكن اللي جرب الأوتوماتيك زي ما أنت كنتِ قُلتِ برضه حصلت معاكم، لمّا اللي جرب الأوتوماتيك يقعد بقى يشتم في المانيوال إن هو يعني <laughs> آه.
امم. امم. اهم. امم صحيح. امم. بيشتم شتايم، امم.
آه.
امم لأ، هي فعلًا أنا جوزي أول ما جِه يتعلم، كان مبسوط أوي بقى إن هو بدأ يسوق بقى عربية، وكافح بقى وتعب بقى ويقول لي: "دي عايزة تركيز" ده ده "ده بُصي دماغي" مش عارف إيه <tsk> "واتعصبت بقى" ومش عارف إيه وهو قاعد عمال بيتكلم كده، والله العظيم هي بس مَرّة واحدة، مَرّة واحدة، حط رجله في الأوتوماتيك دي مش عايزة أقول لِك بقى عامل إزاي. وهو كان ناوي يشتري عربية مانيوال على أساس إن دي اللي اتعلم عليها، والله صاحبه جاي في مرة أخده وهو معاه عربية أوتوماتيك قال له: "طَب ما تخلّيني أجرب كده بما إن أنا تعلمت على إيه، المانيوال بقى" يشوف بقى كده إيه، هيعر فهم والّا مش هيفهم، والله العظيم بيقول لي: "العربية ماشية لوحدها، أنا ما باعملش حاجة أنا ما باعملش حاجة"، والله بيكلمني كده، اللي هو ليه بتصعبوها علينا يا جماعة؟ ما إحنا نشوف أسهل طريقة للتعلم إيه ونتعلم بيها وخلاص، حتى عشان تحب الحاجة اللي أنت بتعملها هي دي بقى اللي إحنا بنتكلم فيه برضو.
آه. امم. آه. امم. <chuckles> آه. امم. آه. <chuckles> <chuckles> أنا مش محتاج أعمل لها حاجة. <chuckles> آه. آه آه.

آآ، دي الحاجة الوحيدة اللي حرفيًا محتاجة صَبْر، يعني محتاجة
صَبْر، ده أنتِ بتحسّي إن أنِت بتتشلّي عشان تتع ده شلل، شلل بجد والله. يعني آه، أنا أفتكر إن جوزي لمّا جِه يتعلِّم السواقة في الأول، آآ، اتعلِّمها على Manual حلو، ف فأنا كنت إيه، أنا ما كنتش باعرف أسوق بقى، فباقول له: "حلو، Manual ده الأساس، بعد كده بقى إيه، لو أنت اتمكّنت بقى وبقيت كويس في الManual، بالنسبة لك الأوتوماتيك ده هيبقى حاجة سهلة جدًا، ما فيش في حاجة ودلوقتي العربيات بتمشي لوحدها أصلًا يعني مش محتاجة حد يعمل حاجة غير حاجات بسيطة." فالمهم قال لي: "خلاص، تمام ماشي، فكرة برضه." فراح يتعلِّم في م حد أصحابه يعني كده، آآ، على Manual. ف والله العظيم، أنا عايزة أقول لِك هو اتعلِّم وآه كان بيشتكي إنّها صعبة وكل حاجة، عايزة أقول لِك بقى أول ما جرّب الأوتوماتيك بقى بُصّي بيشتم، بيشتم نَفْسه إنه هو طقّة في دماغه إن إن هو يتعلِّم على Manual بجد، صعبة أوي، صعبة. لأ، الautomatic أسهل بكتير يا شيخة، Manual إيه!
<chuckles> <chuckles> اللي هو يا رب هو أنا إزاي غبية كده؟ <laughs> آه. آه. آه. آه. إمم. آه. آه. إمم. إمم. آه. <laughs> واللي اتعلِّم Manual، آه إمم. إمم. أنا أنا بقى عملت عكس، اللي هو لأ جيت ه كل العربيات Manual هنا تقريبًا يعني بعض العربيات الجديدة وأنا آآ، لمّا كنت عايزة أجيب عربية ما كنتش عايزة أدفع برضه فلوس كتير فيها، لإن أنتِ عارفة العربيات كده كده بتعمل مشاكل كتير.
إمم إمم. إمم. طبعًا. إحنا عايزين حاجة محندقة كده على قدّنا تقضّي الغرض منها وشكرًا على كده. <laughs>
آه بالضبط، عربية ببابين لإن أنا مش م مش محتاجة حتّى العربيات الكبيرة، أنا أص عايزة عربية بب ببابين تقضّيني أنا وشنطتي. <chuckles> آمم، هي العربية
أيوه. شنطتي وشنطة السوق، شكرًا على كده. <chuckles>
بالضبط. <laughs> آآ، الع اللي هو أنا بس عايزة عربية أركنها في أي حتّة، مش عايزة أقعد بقى ولا راكنة ولا ولا مش راكنة واحودي يمين وشمال لأ، أنا عايزة أعمل في أي حتة. آآ، الManual دي بجد أنا حرفيًا عمري ما اتخنقت من حاجة كده قبل كده، بجد، بجد حرفيّا طلّعت فيّا طلّعت منّي حاجات شتايم أنا عمري <laughs>
إمم. إمم. إمم. حقِك <laughs> <chuckles> شُفت أنا أنا سِت مؤدّبة، بس أنتِ اللي بتطلّعي الأشياء الوِحشة شُفتِ، أنتم السبب، أنا سِت مؤدّبة والله ماليش ذنب في اللي بيطلع منّي دلوقتي عشان الرقابة بس. <chuckles>
<chuckles> عمري ما كرهت حاجة كده. <laughs> <chuckles> بجد عربية لأ لأ، يعني ربِّنا أنا أنا بس مش ع عايزة أعرف اللي اخترعها ده واللي لسّه مشغّلها لحد دلوقتي يعني أدّي له كده آآ، أبعت له جواب فيه كل كل الشكاوي بتاعتي.
إمم. إمم.
بتاعة إنه حرام عليك يا أخي ما دام في automatic ما تشيلوا الManual أصلًا، يعني ما تخلّوهاش موجودة، اعملوا كُلّه automatic
ده الفكرة إن لسّه في ناس بتروح تشتريها أصلًا، يعني الفكرة الناس يعني أنت راح تشتري عربية، الناس بتقول لك إيه: "لأ أنا هاشتري Manual."
أيوه، في عربيات جديدة، في عربيات جديدة لسّه معمولة Manual، طَب ليه؟ هو أنا مش فاهمة إيه الحب بتاع إن الشخص يتبهدل في السواقة.
إمم.